Je pense que j'aurais besoin de toi ou, heu, du moins d'un conseil, heu, sur un petit peu ma façon d'agir lorsque je vois certaines offres d'emploi. En fait, heu, là en ce moment, bah, hem, bah, je travaille, mais je suis quand même aux aguets. Heu, je regarde un petit peu sur LinkedIn, heu, sur ou Indeed, ou heu, HelloWork, ou encore d'autres sites, heu, d'offres d'emploi, pour, hem, un poste en quand que chef de projet formation ou dans la formation en tout cas. Et, hem, en fait, il y a certaines entreprises, heu, qui me plaisent. Donc, heu, des grandes entreprises, ça peut être, heu, L'Oréal, heu, heu, des entreprises de cosmétiques, Hermès ou peu importe. Mais en fait, heu, je vais pas oser, heu, postuler chez eux parce que je vais avoir, heu, peur déjà de pas être prise, heu, parce que peut-être, heu, je co, je je cor peut-être ne correspond pas à leur, heu, à leurs stéréotypes, on va dire ça, ou heu ou par rapport à l'anglais aussi. Donc c'est quelque chose qui me freine, et en fait de moi-même je me dis: «Ah, heu, heu, ben, je postule pas parce que je sais déjà que c'est voué à l'échec.».
Mmh mh. D'accord. OK. D'accord. OK. Alors je vois et je comprends que que ça peut être difficile. Je te remercie de me partager ça et je vais essayer de t'aider pour pour, heu, un petit peu prendre, heu, du recul par rapport à ça. Heu, et déjà, le fait que tu te dises: «Heu, je j'essaye pas parce que, heu, j'ai peur de l'échec», c'est tout à fait normal de ressentir ça puisque, heu, tu te dis: «Voilà, c'est peut-être des postes plus élevés, dans une société internationale». Mais, heu, le le ton niveau d'anglais, est-ce que tu as as é évalué ton niveau d'anglais avec, heu, une certification qui te permet de te dire: «Ah j'ai ça cette cedra j'ai cette certification et donc, du coup, heu heu, je je me sentirais mieux avec ça.» Tu as pensé à faire ça?
Moui. Moui. Oui. Hem, oui, en fait, heu, j'ai déjà eu des cours. Heu, je je suis encore, en plus, actuellement des cours pour améliorer mon anglais ce que là, je suis, heu, quand même dans une entreprise internationale. D'ailleurs, mon manager, elle est, heu, italienne, donc, heu, je parle régulièrement anglais, enfin mon anglais, en tout cas. Et mon collègue aussi est est espagnol, donc je parle anglais. Et je sais que j'ai un niveau, heu, A2, heu, donc, heu, ça progresse. C'est A2+, mais, heu, bon, je c'est un niveau assez intermédiaire. J'arrive à avoir des conversations, heu à comprendre également, mais, heu, c'est vrai qu'après il va avoir peut-être des mots techniques, certaines heu, hem oui, certaines phrases que je vais pas avoir et heu, m même si c'est vrai que à, heu par rapport à mon travail actuel, je suis plutôt à l'aise, je sais pas si cet anglais est, heu, vend est, hem je peux le vendre, à l'extérieur, en fait.
OK. OK. D'accord. Mmh mh. OK. Alors, heu, déjà, heu, tu vois, au moins ce qui est important, c'est que tu es consciente de ton niveau et que déjà tu te dises: «Voilà, mon niveau, il est comme ça». Mais tu quand même, tu travailles professionnellement à des avec des personnes, et tu, heu tu, heu tu es régulièrement à leur contact et tu parles anglais. Donc du coup, il est possible que ton anglais il soit peut-être plus élevé que ce que tu crois. C'est juste que peut-être tu as une vision, heu, une exigence, heu, d'un niveau où tu te compares à d'autres personnes et donc, du coup, peut-être ta perception elle a un petit peu, heu, diminué. Heu, ce qui est pas forcément, heu, un problème puisque ça veut dire que tu veux t'améliorer. Mais, heu, ça diminue ta confiance et heu, quand on on postule à des nouveaux emplois, heu, la confiance, heu, doit être, heu, un point important. Tu vois?
Moui. Moui. Oui. Oui. Oui. Oui, bah, c'est vrai que, heu, bah, la confiance est essentielle. Alors c'est vrai que quand je vois, heu, par exemple, heu, anglais bilingue, heu, bah, là c'est sûr que c'est quelque chose, heu, bah, je m je postule pas. Ou quelquefois, il y a écrit, heu, anglais, heu, niveau, heu, C2 ou heu, voilà un niveau beaucoup plus élevé que celui que j'ai. Bah, en fait, je vais avoir peur et je vais même pas oser, heu, postuler parce que je vais estimer, bah, forcément que, heu, tout tout va cocher en fait, heu, dans l'offre d'emploi, mais ça en fait, heu, bah, ce niveau il va pas être, heu, en adéquation avec l'offre et c'est là où, oui, je vais être coincée. Je vais même pas oser, je vais même pas essayer. Parce que je sais que quelquefois, heu, dans dans certains entretiens, des fois il peut avoir un une question de feeling. Mais, heu, bon, c'est vrai que, heu, des fois je me dis, heu: «Bah non, je je laisse tomber, heu, j'essaie pas.»
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Alors, heu, je comprends, hein, ce que tu ressens et heu, du coup, heu, il y a probablement des, heu, des CV qui auraient dû partir et qui sont pas partis, parce que tu t'es dit: «Bah, ça ne vaut pas le coup, j'ai pas le niveau» et cetera. Heu
Moui.
vu que tu travailles avec des personnes et que tu parles en anglais, ça veut dire que ton niveau, il est quand même suffisant, à mon avis, pour travailler. C'est juste que, évidemment, ils vont toujours demander des niveaux qui sont plus élevés. Heu, est-ce que tu as essayé de, hem, de travailler ton anglais, en écoutant du contenu en anglais? Tu as essayé de faire ça ou pas?
Oui. Heu non pas vraiment. C'est vrai que moi, mon anglais, le problème aussi comme, heu, tu tu le soulèves très bien, en fait, c'est c'est consternant, heu, mon accent, la phonétique. Heu, en fait déjà j'ai je vais avoir un accent très fort français et heu, les la liaison, la phonétique des mots, la prononciation ne va pas forcément être bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je dois travailler et heu, on m'a conseillée, hein, comme, heu, comme un peu toi, d'écouter, heu, de regarder des films en VO, heu et avec, heu, peut-être sous-titrage, heu heu, anglais ou français, donc heu, à voir. Je sais pas lequel est mieux mais, heu, qui pourrait justement m'aider à connaître, heu heu, la prononciation de certains mots et pour on pour, heu heu le milieu professionnel enfin ça pourrait m'aider. Parce que c'est vrai que ça, c'est une grosse problématique, où en fait, heu, bah, déjà, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait d'effort avec ça, parce qu'en fait, l'anglais je l'ai parlé un petit peu par obligation. C'est pas quelque chose, heu, dont enfin, je suis pas une passionnée d'anglais. C'est vraiment parce que j'avais pas le choix. Et du coup, hem, comme j'étais un petit peu forcée de parler anglais, bah, j'ai pas forcément fait, heu, les efforts requis.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, d'accord. Et c'est vrai, je pense, à mon avis, tu as identifié, heu, le un point important, c'est le le désir et la volonté. Si tu désires quelque chose, que tu as envie de le faire, naturellement ça va venir. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu trouves des sujets ou des, heu, des des contenus ou des chaînes YouTube éventuellement, heu, qui sont sur des sujets, qui sont, heu, vraiment qui t'intéressent et qui te passionnent, heu, comme par exemple heu, heu l'esthétique, heu, tous ces ces domaines-là, je suis très positif que tu pourrais trouver des choses intéressantes et être inspirée par ces personnes-là et peut-être développer un goût pour l'écoute de l'anglais. Puisque la pratique, ça demande beaucoup de travail, c'est normal. Heu, le fait d'écouter et de et la compréhension, c'est le truc que tu peux toi-même, dans ton quotidien, le faire évoluer. Donc c'est un le coû le le c le coût d'investissement, il est quasiment nul. Donc, tu peux, heu, faire évoluer ça et ça va diminuer ton anxiété par rapport à le fait de de postuler à des postes importants ou le le degré d'anglais est important.
Mouais. Ouais. Moui. Oui. Oui. Ouais. Moui, non, c'est vrai. C'est heu, une chose que que je dois faire et pas un petit peu, heu, rester déjà sur, heu, sur ces acquis-là, heu, parce que heu, là, c'est vrai actuellement, j'arrive à me faire comprendre. Je comprends très bien les gens. Il y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est une chose que qui doit évoluer et j'en ai conscience, hein. Parce que, heu, je sais très bien que, bah, cette action, cet, heu, heu, accent, cette phonétique, elle est assez forte. Donc c'est quelque chose que que je dois, hem, je dois changer, améliorer. Et heu, peut-être également lorsque je vois des offres d'emploi, heu, ben, préparer peut-être tout, heu, tout le speech, heu, cet entretien. Parce qu'en entretien généralement, bah je me débrouille pas mal hem et heu, bah par contre, heu, heu, l'anglais peut-être heu, bah l'évo heu, le préparer aussi peut-être heu, heu penser à préparer, heu, les entretiens en anglais et heu peut-être avec à essayer de de faire l'accent. Mais en fait en en faisant cet accent, des fois j'ai des j'ai vraiment l l'impression de de faire un petit peu l'actrice, que ça soit pas naturel et c'est ça qui me gêne, en fait.
Mmh mh. Oui, OK! Oui! Tout à fait. Et ouais, je vois. Je comprends. Donc, en fait, j si j'entends bien ce que tu dis, tu as une vraiment tu es quelqu'un de très franc et authentique. Tu veux être dans la réalité, donc tu veux pas dire heu: «Je» tu veux pas être l'imposteur. Tu veux être la personne honnête. Et ça, c'est une bonne chose, à mon avis. À mon avis, si tu essayes de t'entraîner, heu, comme tu l'as dit- ce que tu as proposé de faire toi-même de de de faire un peu de des entraînements- tu serais surprise de comment ton niveau, il va augmenter, parce que tu vas prendre confiance et plus on parle confian on prend confiance, plus le niveau, il augmente. C'est le même principe que quand les gens, heu, ont bu 1 verre ou 2, ils sont plus, heu, fluent, heu, dans dans un dans un une langue, tu vois? Parce qu'en fait, ils prennent confiance. Et heu, si tu fais ça, si tu te fais par exemple des entretiens. Tu peux faire, tu sais des tu serais surprise de comment ça marche bien. Hem, un entretien, heu, avec hem, une IA
Ouais. Exactement. Oui. Mouais. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Ah! OK.
et donc heu, tu tu lui dis: «Voilà, je voudrais heu, préparer cet int entretien pour ce poste-là», tu mets la description du poste et tu lui dis heu: «Est-ce que tu pourrais me sortir, heu, un lexique, heu, qu'il faudrait que je m'apprenne à prononcer? Est-ce que tu pourrais, heu, m'aider à prononcer la phonétique?» Et il va t'aider. <chuckles> Et tu peux faire une conversation. Tu peux faire une conversation et ça il va te poser les questions et tu vas avoir le sentiment que tu fais un entretien. Tu vas arriver à l'entretien, tu auras l'impression que c'est du déjà vu, parce que tu l'auras déjà fait.
Mmh mh. Ah oui, OK. Oui. D'accord. Oui. Ah OK. Bah, heu, franchement, ça, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, heu, s'entraîner avec, heu, oui une IA, heu, qui peut aussi m'aider à peut-être heu, hem, avoir la bonne prononciation et me corriger en ce sens, si, heu, jamais je dis, heu, mal les choses. Ça parce que là en ce moment, heu, je j'avance un petit peu. J'améliore mon anglais avec une plateforme qu'on appelle Gofluent. Donc en fait, il y a des cours de grammaire, vocabulaire et cetera, donc ça, c'est top! Et il y a également la possibilité de converser avec des personnes de, heu, heu enfin de partout dans le monde, hein. Vraiment, il y a de tout, heu, selon les niveaux. Mais le problème, bah c'est que, heu, bah il y a pas ce cet exercice de prononciation où là, moi je pense, je dois vraiment évoluer à ce niveau-là. Heu, parce que là, j'ai pris des mauvaises habitudes hein, je je parle avec mon c'est un franglais mais gros franglais. Et hem, du coup, oui, ça peut être une bonne, heu, bonne idée, très bonne idée. Je sais pas si, heu, tu as des, hem, applications, de noms d'applications ou de noms d'outils d'IA, parce que heu, heu, je sais pas si, Gemini ou ChatGPT, je peux leur demander, parce que je je pense pas avoir vu cette option chez eux, je sais pas si, heu, si tu as des, hem, des astuces ou autrement, comment les trouver?
Mmh mh. Ah, super! OK. Si heu o op OpenAI propose heu en fait, quand tu heu, quand tu fais une conversation, tu peux app app appuyer sur cette petite, heu, forme d'onde, heu, qui, heu en fait quand tu cliques dessus, heu, ça te permet de pouvoir faire une conversation et donc, heu, tu peux choisir les voix et donc avoir une conversation, heu, heu, vraiment de qualité, heu, avec, heu, l'IA c'est c'est c'est, heu, c'est principalement ça. Et je crois que les autres le font aussi mais je je les connais pas exactement. Heu j'ai pas pratiqué, je les ai pas testées.
D'accord. OK. OK. Oui. OK, bah sans problème. Bah je vais regarder. Heu je vais me renseigner, parce que vraiment c'est, hem, c'est une bonne idée et je pense que ça pourrait m'aider aussi. Et heu, peut-être aussi mettre les, hem, les titres, heu, heu, de séries, heu, en enfin les titres, les heu, en tout cas les, heu, mettre en V.O. Heu, je sais pas si, à ton avis, c'est mieux de les mettre en sous-titrés français ou laisser en anglais?
Alors, hem, je te recommanderais plutôt de mettre sous-titré anglais, parce que ça va câbler ton esprit à à lire et à écouter de l'anglais. Heu, le par contre, la la première habitude, ça va être de lire le texte et de pas de pas écouter les paroles, si tu veux. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ton esprit, il capte les 2 en même temps. Donc, heu, déjà, oui, tu peux, heu tu peux essayer de faire ça comme ça. Et puis, heu, utiliser ce genre d'approche et, heu, le fait d'a de déjà juste d'avoir l'intention et l'attention sur ce détail, ce qui va se passer, c'est que ton esprit va avoir l'envie de le faire. Donc c'est c'est quand tu as développé cette envie de le faire et que ça va être fun, que c'est là que tu vas vraiment progresser.
D'accord. Ouais. D'accord. Mmh mh. OK, intéressant. Non vraiment, je vais essayer. Vraiment, ce sont de bonnes idées. Je pense que je vais commencer à bah, regarder des films en VO et heu et, heu, enfin la version originale et le sous-titrage en anglais. En tout cas, je te remercie vraiment, heu, beaucoup pour, heu, pour ces conseils et j'espère vraiment, heu, bah, m'améliorer en anglais et du moins, au moins la prononciation. Merci beaucoup.
Avec plaisir.